ครับ วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมา เอ่อ ปรึกษา แล้วก็อยากจะระบายหน่อยครับ คือตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยจากการทำงานครับ เพราะว่าในแต่ละวันนี่มันจะมีกิจวัตรที่ทำเยอะเลย อย่างงานที่ต้องทำอยู่เป็นประจำ หรือว่าต้องมีแบบการรับสาย อ่า อยู่กับ ตลอดเลยครับ คือบางคนโทรมา หรือว่าบางครั้งก็ต้องไปช่วยงานที่บ้านน่ะครับ ซึ่งเมา มันถูกสลับงานบ่อย อย่างเงี้ย มันก็รู้สึกว่า มันทำงานประจำเนี่ย มันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไรครับ ก็เลยเป็นปัญหาว่า เอ๊ะ เราจะทำยังไงดีให้เราสามารถที่จะโฟกัสกับงานที่ทำประจำอยู่ได้ แล้วก็สามารถที่จะทำงานอย่างอื่นร่วมด้วยได้ โดยที่ไม่เกิดอาการเหนื่อยล้าในบางทีอะครับ?
อา อันนี้ก็เข้าใจเลยนะคะ สิ่งที่คุณ อ่า เผชิญอยู่ในตอนนี้ ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะ ก็เป็นธรรมดานะคะที่ เอ่อ หลาย ๆ งานเข้ามาพร้อมกัน เราก็อาจจะไม่สบายใจที่จะจัดการ หรือว่าจัดการไม่ทันนะคะ หรือว่าอาจจะไม่มีโฟกัสที่มากพอนะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ แล้วก็อาจจะต้อง อ่า ขอสอบถามนะคะ เผื่อว่าจะมีคำแนะนำที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ ทางนี้ก็ยินดีนะคะ ไม่ทราบว่างานที่คุณแบบมีการสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะ เออ แต่ละงานเนี่ยคุณต้องใช้เวลาในการทำงานประมาณเท่าไรอะนะคะ?
อืม ครับ อย่างแรกเลย ก็คืองานที่ทำประจำอยู่เนี่ยมันต้องใช้เวลาทำที่น๊านมากครับ ก็ประมาณ 8-12 ชั่วโมงต่อวันนะครับ แล้วทีนี้ไอ้งานตรงเนี้ยเราก็ไม่อยากที่จะหยุดระหว่างวัน หรือว่าไม่อยากจะพักมากเท่าไรนะครับ แต่บางทีก็โดนทางบ้านเนี่ย คือใช้ไปทำนู่นทำนี่บ้าง อย่างเช่น ต้องไปเตรียมอาหารนี่ครับ อะ ไปหั่นหมูครับ แล้วก็ อ่า มาหุงข้าว นึ่งข้าวหน่อย อย่างเงี้ยครับ เป็นบางทีซึ่งผมว่า การที่เราจะ เอ่อ เอาเวลาส่วนหนึ่งไปทำงานบ้านเล็กน้อยอย่างเงี้ย มันก็ถือว่า กินเวลาเหมือนกันนะบางทีต้องใช้เวลา 30 นาทีขึ้นถึง 1 ชั่วโมง กว่าจะมีการเตรียมอาหารเสร็จ กว่าจะมีการทำกับข้าว แล้วก็ต้องมาล้างถ้วยล้าง ชาม หลังตาก หลังจากที่ทำงานเสร็จนะครับ ซึ่งผมว่ามันก็เสียเวลาส่วนหนึ่งไปเพื่อที่จะทำงานหลักตัวเนี้ยครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ
อืม แสดงว่าคุณทำงานอยู่ที่บ้านถูกไหมคะ? แล้วก็มีการ อ่า ต้องแบ่งเวลาไปทำอาหารทำกับข้าวล้างจาน อะไรแบบนี้ เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ หรือยังไงเอ่ย?
ใช่ครับ ประมาณนั้นเลยครับ
อ๋อ ทีนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ย ก็คือ อ่า คุณมีความรู้สึกว่า สามารถทำงานได้ต่อเนื่องเนี่ยมากที่สุด อ่า ประมาณแค่ไหนนะคะ? ที่คุณสามารถจะมีโฟกัส แล้วก็สมาธิแบบ เอ่อ ทำงานยาว ๆ ได้อะเนาะ
อืม ครับ ถ้าเผื่อเต็มที่โดยที่ไม่มีอะไรมาติดขัดเนี่ยก็ประมาณ เอ่อ 12 13 ชั่วโมงต่อวันได้ครับ แต่ว่าในทุก ๆ วัน ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือ ก็จะมีแบบเรื่องที่ต้องทำ ย บ้าง อย่างเช่น การรับสายโทรศัพท์ หรือบางทีก็ต้องไป อ่า ทำกับข้าว หรือบางครั้งก็ต้องไปจ่ายตลาด หรือบางครั้งก็ต้องมา เอ่อ ทำพรอเจกต์อื่นร่วมด้วยงี้ครับ เพราะว่าถ้ามันมีงานเร่งด่วนเข้ามาก็ต้องทำให้เขา ทำให้งานที่ทำอยู่ในปัจจุบันน่ะครับที่เป็นงานหลัก มันไม่มีความต่อเนื่องนะครับ แล้วมันก็กระทบต่อเรื่องของเวลาในการทำงาน คือบางครั้งอยากที่ ที่จะทำได้ประมาณ 12 ชั่วโมงต่อวัน แต่แท้จริงแล้วอะมันทำได้แค่ประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน แค่นั้นเองเลยครับ ก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับ
อืม อ๋อ อย่างงี้ก็เข้าใจเลยนะคะ แต่ประเด็นตรงที่คุณจะทำงานยาวไปเลย 12-13 ชั่วโมง อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ทุ่มเทมากเลยนะคะ คุณก็จะเป็น เอ่อ ทางนี้ก็ชื่นชมนะคะว่า คุณขยันมากเลย แล้วก็มีโฟกัสที่ดีมาก ถ้าไม่มีอะไรมารบกวนเนาะ แต่ประเด็นคือ ยังไงเราก็ไม่สามารถทำงานได้ 12 ชั่วโมงนะคะ เพราะคุณยังไงคุณก็ต้อง อ่า ดื่มน้ำใช่ไหมคะ พักดื่มน้ำ พักบ้างเนาะ พักทานอาหาร แล้วก็พักเข้าห้องน้ำ อะไรแบบนี้นะคะ ก็คงจะไม่สามารถที่จะต่อเนื่องได้ 12 ชั่วโมงแน่ ๆ นะคะ ทางนี้ก็ ก็เข้าใจว่า คุณอยากจะทำแบบนั้นนะคะ แต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ย เรา อ่า สามารถที่จะได้มีการลองจัดเวลา หมายถึงว่า เราพอจะสามารถจัดสรรเวลาได้ไหมคะว่า เวลานี้เราทำงานนะ แล้วก็พักทานอาหารกลางวันเนาะ หรือ อ่า มื้อเย็น อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เมื่อพักนะคะ ทำ เมื่อพักทานอาหารกลางวัน เราก็ถือโอกาสทำอาหารไปด้วยนะคะ แล้วก็ อ่า ทานอาหาร แล้วเราก็ ใช่ไหมคะ ต้องมีการล้างจานอะไรใช่ไหมคะ ช่วยที่บ้านบ้าง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เราค่อยกลับไปโฟกัสในการทำงาน แล้วก็ส่วนการรับสายหรือว่างานนอกที่เข้ามา เอ่อ พอจะเป็นไปได้ไหมคะว่า เราจะสามารถที่จะจัดตารางเวลาให้เหมาะสม? อะไรแบบนี้นะ ได้มี อ่า การทำแบบนี้ เคยทำมาบ้างไหมอะนะคะ?
อืม อืม อือ ครับ ก็ยังไม่เคยลองทำแบบนั้นเลยครับ เพราะว่าผมไม่เคยมีการตะหลัง ไอ้วางแผนเรื่องตารางเวลาที่แบบชัดเจนนะครับ อย่าง อ่า อย่างตอนเนี้ย คือที่ต้องทำงานเป็นประจำอยู่ ก็คือทำไป ส่วนถ้ามันมีเรื่องเข้ามาเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ต้องปลีกเวลาส่วนหนึ่งอะไปทำส่วนนั้นนะครับ อย่างเช่นเนาะ อ่า ถ้าเผื่อต้องมาทำอาหารในช่วงเวลาประมาณสักบ่าย 2 บ่าย 3 อย่างเงี้ย อะ ผมก็ต้องลุกขึ้นไปทำแล้วนะครับ แต่ไม่มีว่า อ่า อย่างตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จ ถ้างั้นเดี๋ยวทำเตรียมอาหารไว้ด้วยแล้วกัน อย่างงี้ครับ ก็จะไม่มีงั้น เตรียมอาหารเพื่ออะไร? เพื่อที่จะ อ่า สามารถล้างชามได้ในครั้งเดียวอะเนาะ ทั้งเรื่องของการกินข้าวเสร็จ แล้วก็เตรียมอาหารเสร็จ ก็คือล้างถ้วยพร้อมกันในตอนท้าย คือแบบไม่มีอย่างงั้นครับ ก็แบบอยากจะลุกขึ้นไปทำตอนไหนก็ไปประมาณตอนนั้นเลย พอมีสายโทรศัพท์เข้ามาตอนไหน ก็คือรับตอนนั้น ถ้ามีพรอเจกต์ที่เร่งด่วนเข้ามา ก็คือทำตอนนั้นนะครับ ก็จะทำให้เวลามันถูกสลับไปมาค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับ ก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับ
อือฮึ อืม ทางนี้ก็เข้าใจแล้วนะคะ ถ้าอย่างงั้นเนี่ย เอ่อ ขออนุญาตแนะนำเป็นในแนวทางนี้เผื่อว่าจะ เอ่อ ทางคุณสามารถไป นำไปปรับใช้ได้นะคะ ก็คือ อ่า งานหลักของเรา เราก็อาจจะตั้งเวลาหลัก ๆ ไว้ก่อนเนาะว่า ช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะคะ ตาม จำนวนชั่วโมงที่คุณมีสมาธิโฟกัสกับงานได้เนาะ แล้วก็แบ่งเวลา ซึ่ง คือทุกคนจะต้องทานอาหารนะคะ แล้วคุณก็จะต้องดูแลสุขภาพด้วยเนาะ เพราะว่าถ้าสุขภาพคุณไม่ดี ก็อาจจะมีผลต่อการทำงานได้ เพราะว่าคุณจะต้อง เอ่อ อะ ถ้ามีผลต่อสุขภาพคุณอาจจะไม่สามารถทำงานได้ถูกไหมคะ? เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพักบ้างนะคะ โดยการที่พักไปรับประทานอาหารก่อนนะคะ ช่วงกลางวันแบบนี้นะคะ ก็อาจจะจัดเวลาว่า อ่า ช่วงบ่ายเนี่ยคุณรับประทานอาหารกลางวันเนาะ ก็อาจจะแบบรวมเวลาในการทำอาหารด้วยนะคะ แล้วก็ อ่า ถ้าสามารถทำทานเสร็จแล้วก็ล้างจานเลยนะคะ เหมือนกับทำให้ต่อเนื่องไป เพราะว่าถ้าคุณทำงานสลับไปสลับมาแบบว่าทานข้าวก่อน แล้วก็ไปทำงานนะคะ เสร็จแล้วก็ค่อยไปล้างจาน หรือ อ่า ทำอะไรต่ออย่าง นี้นะคะ มันก็จะทำ อาจจะทำให้คุณ เอ่อ ไม่มีสมาธิได้มากพอเนาะ ทางนี้ก็แนะนำให้ทำ จบม้วนหนึ่งไปเลยนะคะ แล้วก็กลับมาทำสมาธิในการนั่งทำงานยาว ๆ นะคะ คุณอาจจะใช้เวลา เอ่อ ในช่วงกลางวันที่ทำ อ ทำอาหารกลางวัน แล้วก็ทานอาหารกลางวันด้วยล้างจานด้วย ทำอาหาร มื้อเย็นเตรียมไว้ได้เลยแบบนี้ก็ดีนะคะ มื้อเย็น <smacks lips> ก็จะได้ลุกขึ้นมาทานอาหารได้เลย แล้วก็แค่ล้างจานเก็บกวาด แล้วก็กลับมาทำงานต่อได้ แบบนี้พอจะทำได้ไหมนะคะ?
อืม ครับ ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากเลยเนาะ คือค่อย ๆ ทำงานทีละอย่าง อะไรที่มันสามารถร่วม รวบรัดใส่กันได้ในม้วนเดียวจบ ก็คือ ก็อยากให้ทำอย่างงั้นมากกว่า มันก็จะกลายเป็นการทำงาน 1 ชุดใหญ่ไปในตัว อย่างเช่น การทานอาหารตอนเที่ยงผนวกกับการ เอ่อ เอ่อ เตรียมอาหาร หรือว่าทำอาหารไว้ทานตอนเย็นด้วย อย่างเงี้ยใช่ไหมครับ ก็จะสามารถที่จะย่นเวลา เอ่อ ในการทำงานในส่วนเนี้ยได้ แล้วก็จะสามารถที่จะทำงานหลัก ๆ เนี่ย คือได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงตอนเย็น อย่างเงี้ยครับ พอถึงตอนเย็นมาปุ๊บ อาหารที่เราเคยทำมาตอนเที่ยงเราก็ได้กินพอดี แบบ แบบไม่ได้ทำอาหาร 1 ครั้ง 2 ครั้ง ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ คือแบบมันค่อนข้างที่จะประหยัดเวลา แล้วก็เป็นการจัดสรรเวลาที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับ ผมว่ามันน่าจะช่วยได้ ก็จะลองเอาไปปรับใช้ดูครับ แต่ทีเนี้ยก็ยังมีข้อกังวลใจอยู่เนาะว่า อย่างเช่น การ อ่า รับโทรศัพท์ หรือว่าการมีพรอเจกต์เร่งด่วนที่จะต้องทำเนี่ยครับ คือผมก็ยังแก้ไขปัญหาในตรงเนี้ยยังไม่ได้ครับ พอจะมีวิธีการแบบแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ ไหมครับ?
อืม อืม อา ยินดีเลยนะคะ ในส่วนตรงนี้เนี่ย ไม่ทราบว่า สายที่โทรเข้ามาเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นสายของการทำงาน หรือว่าเป็น เอ่อ สายของเพื่อนสนิท หรือว่าอะไร ยังไง ไม่ทราบว่าพอจะช่วยแชร์ได้ไหมนะคะ?
ครับ คือก็จะมีหลากหลายเลยครับ มีทั้งสายของเพื่อนสนิทที่โทรมา เพื่อนเก่า หรือว่าสายของที่ทำงานที่ฮึบ ที่เขาโทรมาน่ะครับ ก็อยากให้เร่งทำไอ้ตัวพรอเจกต์ตรงเนี้ยเสริมหน่อย หรือว่างานหัวข้อเนี้ยมันยังไม่เสร็จเลยนะ หรือบางทีงานที่ทำอยู่เมื่อวาน มันต้องถูกดีดมา กลับมาแก้ไขนะครับ ผมก็เลยต้องปลีกเวลา ย ส่วนหนึ่งอะไปทำงานให้เขา แล้วก็เร่งทำให้มันเสร็จ เพราะว่าเขาก็ต้อง มีความต้องการด่วนน่ะครับ ผมก็เลยต้องทำแล้วก็รีบส่งเข้าไป หรือบางทีอะรับโทรศัพท์ไอ้ตัวเพื่อนเก่าที่เขาโทรมาเงี้ย บางครั้งเราก็ไม่ได้คุยกันเพียงแค่ 5 นาที หรือ 10 นาทีนะครับ อย่างต่ำเงี้ย คือ 30 นาที จนถึงประมาณ 50 หรือว่า 1 ชั่วโมง อ ออ ต่อครั้งอะครับ ถามข่าวคราวกันว่า "เป็นยังไงมายังไง เออ กลับมาอยู่บ้านดีไหม?" อย่างงี้ครับ หรือว่า อ่า "แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่?" เงี้ยครับ ซึ่งก็ถามกันไปเรื่อย ๆ คึน คุยเล่นกันไปเรื่อย ๆ จนมันลากยาว ก็เลยแบบ เอ ปรับเวลาตรงเนี้ยยังไม่ค่อยได้เท่าไรเลยครับ
อืม อ่า ทางนี้ก็เข้าใจแล้วนะคะ ในส่วนตรงนี้เนี่ย คุณอาจจะลองเป็นในวิธีนี้ดีไหมนะคะ ก็คือ อ่า ในส่วนของเพื่อนเนี่ยเราอาจจะยังไม่รับสายเนาะ โดยที่คุณตั้งเสียงนะคะ เรียกเข้าสำหรับสายเร่งด่วนที่เป็นสายการทำงานที่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก คือสายสำคัญทุกสายเนี่ยให้คุณตั้ง เอ่อ เสียงเรียกเข้านะคะ โทรศัพท์เนี่ยเป็นเฉพาะ เฉพาะเสียงของเขาเลยนะคะ เพื่อที่คุณจะทราบว่า อา เสียงนี้เนี่ยเป็นงานเร่งด่วนจริง ๆ แล้วเราค่อยรับนะคะ ถ้าเป็นเสียงอื่นเนี่ย อ่า ถ้าเป็นเพื่อนก็ใช่ไหมคะ ก็จะเป็นเสียงทั่วไปเราก็จะไม่รับสายนะคะ เราก็ อ่า ดูว่าใครโทรมา แล้วก็มีเวลาว่างก็ค่อยโทรกลับเนาะ ไม่งั้นคุณก็อาจจะโทรคุยเพลินนะคะ กินเวลาการทำงานไปอีกเนาะ แล้วก็ในส่วนของงานที่เร่งด่วนเนี่ย ในเมื่อเป็นงานที่เร่งด่วนใช่ไหมคะ เราก็อาจจะต้องให้โฟกัสกับงานเร่งด่วนให้ ให้จบไปเลยทีเดียวเนาะ แล้วก็พอจบแล้วเราก็ค่อยกลับไปทำงานที่ อ่า ยังไม่สำคัญ แล้วก็ไม่ ยังไม่เร่งรีบเร่งอะไรแบบนี้เนี่ย พอจะเป็นไปได้ไหมนะคะ?
อืม ครับ เรื่องของการ ตั้งการแจ้งเตือน หรือว่าการตั้งเสียงเรียกเข้าอย่างงี้เนาะ อันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ดีเลยนะครับ คือผมไม่เคยตั้งอย่างนั้นหรอก อย่างเช่น อ่า อันนี้คือสายการทำงาน หรือว่าสายเพื่อนเก่า ไม่เคยตั้งแยกกันเลยครับ คือ ทุก ๆ การโทรเข้าจะเป็นเสียงเรียกเข้าแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งอันเนี่ยคือที่ ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะ ก็จะลองเอาไปปรับใช้ครับ ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนั้นแหละ แล้วก็มันก็จะทำให้เราแยกออกนะครับว่า อันเนี้ยคือสายสำคัญสายเรื่องงาน แล้วอันนี้คือสายของเพื่อนเราที่โทรมา เพื่อระบายหรือว่า เอ่อ ต้องเล่าสู่กันฟังนะครับ เดี๋ยวจะลองเอาวิธีเนี้ย ไปลองปรับใช้ดู สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ
ยินดีมาก ๆ เลยนะคะ ขอให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานนะคะ สวัสดีค่ะ